Sí tengo una anécdota que, eh eh, para mí es, eh, muy importante porque tuvo que ver con la elección de mi carrera profesional. En el tiempo que yo quería elegir mi carrera, bueno, mi mi papá que ahora ya no vive, bueno, él él estaba con nosotras. Somos, este, una familia que siempre mi papá y mi mamá han estado, pues, muy al pendiente de todo lo que hacíamos e e e en la escuela, muy muy cuidadosos con con las niñas, la mis hermanas y yo, y
Ajá. Okey. Sí. Okey. Y acompañándolos en estas decisiones.
es q Exactamente. Entonces, eh, a mí, bueno, me gustaba mucho, eh, otras opciones fuera de tenía que salirme de esta ciudad donde vivo ahora porque la universidad o 2 universidades que en ese tiempo había, pues, no tenían toda la opción, toda la variedad de carreras que que uno aspira a a a hacer, ¿no? Entonces, mi papá me dijo: "Pues no, no te vas a ir. Tienes que elegir aquí en la ciudad y lo que encuentres, pues eso". Y yo le decía: "Papá, pero es que no hay ninguna carrera que me llame la atención. 'Pues tienes que encontrarla, búscala, búscala y la vas a encon...'" <chuckles>
Ujú. Sí. Okey. Mm. Me llamen la atención. O sea, él no quería. Él no quería que tú te fueras a estudiar fuera de la ciudad.
<chuckles> Sí, no quería, no quería. Entonces, eh, este, eh eh, probé, eh, hice una carrera en ingeniería, pasé el examen de admisión y al al mes o 2 meses m me salí corriendo de ahí. Entonces, volví a hacer examen de admisión ahora para químico-fármaco-biólogo, y cuando empezamos las primeras, este, sesiones de laboratorio salí corriendo de ahí, como al mes, 2 meses. Y entonces estaba completamente angustiada y frustrada, y culpaba a mis papás porque <chuckles> yo decía: "Es que no. Voy a terminar haciendo algo que no me gusta, nada más por no quedarme en casa y y y por ponerme a estudiar cualquier cosa." Y así fue.
Okey. Ajá. No te gustó. Ajá. Sí. Mm. Oye, pues fue una decisión muy valiente, ¿no? El finalmente, a lo mejor, otra persona por darle gusto a la familia hubiera dicho: "Bueno, pues ya ni modo, me aguanto, termino esta carrera y, pues, a ver qué sale". Y en tu caso, pues sí fuiste muy valiente en decir: "No, hasta aquí y mejor persigo mis sueños." ¿Qué siguió con tu vida? ¿En qué qué qué hiciste para finalmente estudiar lo que tú querías?
Ujú.

No. Obviamente, no la iba a probar, ni nunca la probé, pero a lo que voy es que, e era era todo era todo tan diferente a como tal vez mi papá hubiera imaginado. Claro que yo nunca se lo comentaba, yo nunca le decía: "Papá, es que hay unos grupos de de muchachos que están ahí desde hace no sé cuántos años que nunca pasan, y que lo que quieren es ir a las prácticas porque, pues <chuckles> ahí, eh, ellos se da se la pasan bien. "Y, mira, finalmente, todo este toda esta, eh, aventura, todas estas cosas nuevas en mi vida, lo que me llevaron fue a realmente profundizar en en lo que sí me gustaba de la carrera de biología, a profundizar mucho en un amor que desconocía yo por la naturaleza, por la ecología, por la protección a las especies, em, aprendí muchísimas cosas también de la vida, de de lo que es, eh, tener compañeros en el salón, que después se convierten en tus amigos, porque compartes demasiadas aventuras, anécdotas, historias.
Eh. Para no preocuparlo. <laughs> La pasan bien. <chuckles> Ajá. Ajá. Guau. Amigos. Intereses en común, ¿no?
Sí, intereses en común, y y llegó a un punto que cuando yo iba en el año, en el segundo año, me dijo mi papá que si realmente seguía siendo mi sueño irme, pues que me lo iba a permitir, que ya lo aprobaba, y ya no lo quise hacer, ajá.
Ajá. Guau, o sea, eh, le demostraste, tal vez, con todos estos viajes de práctica, que podías ser cuidadosa, independiente, ver por ti misma, ¿no? ¿Tal vez?